Мгм. А, да, спасибо большое, что поделилась своей ситуацией. Она, конечно, очень непростая, и понятно твое желание как-то её, а, решить и структурировать, да, вот эту свою систему снов. Потому что ощущать себя разбитой, постоянно не высыпаться, при этом, а, м, делать все те активности, да, и все те обязанности, которые у тебя есть- это очень непросто. И, а, очень, мне очень жаль, что ты сейчас проходишь через такой сложный период. <sniffs> Вот. Потому что, конечно, когда сон некачественный- это влияет, э, вообще на самочувствие, да, на концентрацию, на все сферы жизни. Давай попробуем, а, поговорить об этом и посмотрим, где и что можно оптимизировать, да, с целью вообще улучшения твоего самочувствия. Мгм. Скажи, пожалуйста, а вот ты сказала, что у тебя, да, там могут быть подряд 4-5, а, там рабочих дней, а и встаешь ты в 6 утра, чтобы е идти на работу. При этом ложишься поздно. А почему ты поздно ложишься? Что мешает тебе ложиться раньше?
М-да. М-да. Да, спасибо. Верно. Да, давай. Верно, да.